Como a música influenciou quem você é?
Então, quando a gente fala de música, é é muito fácil falar disso, porque é uma arte que domina a minha vida, basicamente, né. Então desde a minha vestimenta até até a maneira que eu penso, eu fui muito influenciado musicalmente, sabe.
Aham. Uhum. E qual estilo musical você diria que influenciou a pessoa que você é hoje?
Eu sou da old school do Rock and Roll. Eu nasci nasci dentro desse movimento, assim, sempre, desde adolescente desde criança, pra falar a verdade. Eu fui muito influenciado a escutar Rock and Roll, então, posso dizer que eu vim desse movimento, assim, por bem dis distópicas do que é o Rock and Roll hoje, mas eu posso dizer que o que mais me influenciou, assim, o que mais formou meu caráter, em em todos os aspectos, foi o Rock and Roll. Eu tenho, inclusive, uma tatuagem pra pra lembrar da onde eu venho, né.
<chuckles> Legal, legal. Aham. Uhum. Uhum. Ai, que legal. Do que que é a sua tatuagem?
A tatuagem, ela representa uma banda, né, uma o vocalista de uma banda, que eu gosto muito
Hum. Aham.
e influenciou muito a minha vida, assim, sabe, que que que que tá sempre presente na minha vida, eu sempre me deparo com chama Red Hot Chili Peppers a a banda inclusi
Ah, essa banda é muito boa. Conheço, uhum. Sim, sim.
É muito legal mesmo. E eu eu quis fazer essa tatuagem, assim, pra pra lembrar da onde eu vim. Porque eu passei por processo de transição musical muito, muito grande, assim, em dois mil e vinte, sabe.
Ah! Aham, que que aconteceu em 2020?
Eu pra entender melhor o contexto, eu sempre gostei muito de música eletrônica. Eu sempre gostei muito de muitos gêneros, mas a música eletrônica também sempre foi muito presente na minha vida.
Você sabe que muita gente que gosta de rock, também o ouve música eletrônica, né? Parece que eles andam de mãos dadas.
Eu acho que é quase uma regra. Inclusive, o estilo que eu gosto, que é algo mais denso, que é um pouco mais introspectivo, é é quase que obrigatório. Não conheço ninguém da do do do cenário do techno, né, que é que é o cenário que eu gosto, que que não é também roqueiro. É bem bem bem curioso, assim.
Aham. Uhum. É. Sim. É o meu caso também, eu também gosto de rock e gosto de música eletrônica, e a maioria das pessoas que eu conheço, gostam muito desses 2 gêneros.
Hum. É, então você sabe do que eu tô falando. Eu acho que se conversam muito bem esses gêneros. Eh, inclusive, a questão da moda é muito parecida, a questão de corrente
É. Uhum. É, é mesmo, né? Aham. O preto, o BDSN um pouquinho.
corrente, couro. Sim. Tem tudo isso assim é bem é uma coisa bem, é muito próximo se você se eu descrever assim pra você: "Aí ontem eu vi uma pessoa toda de preto com correntes e maquiagem." E.
Uhum. É. Será que ela é techneira ou será que ela é roqueira? <chuckles> Nunca vamos saber. É.
Pois é, v não dá pra descrever muito bem o que que é assim, é algo bem bem interessante, assim, sabe?
Sim. Mas aí voltando no assunto que você falou que você estava passando por uma transição musical em 2020, como que foi isso?
Então. Eh, eu sempre gostei muito de música eletrônica. Sempre acompanhei Tomorrowland da vida, e coisas assim, David Guetta. Como todo mundo que começou na e e, obviamente, o o S o Santo Graal, o Summer EletroHits, óbvio.
Hum. Aham. Summer Eletrohits hits ali. Aham. Sim, sim.
E um amigo meu me convidou pra ir na numa festa. Eu nunca tinha ido numa festa grande, assim, de de techno. No caso, eu fui em muitas raves já, assim. Raves não, era mais festas de de de outro estilo, de outro gênero, da vertente da música.
Uhum. Uma coisa mais underground assim?
Sim. E e essa não, essa festa que eu fui em 2020 era um pouco mais underground. Ela é conhecida pela pela cena, pela que frequentam a cena. Mas ela era um pouco mais underground assim, ela não era tão famosa. E e foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava buscando algo, eu sempre gostei do do do psytrance, do do EDM.
Ou era mais comercial? Aham. Uhum. Uhum. Ah. Aham.
Mas eu estava eu ainda não me sentia familiarizado com isso.
Mas aí você foi a convite desse seu amigo pra curtição ou você tinha um artista ali que você tinha curiosidade de ver?
Não, não fazia ideia. Eu não conhecia até então.
<chuckles> Você foi às cegas ali. Aham.
Pois é. Eu não conhecia ninguém, que ele só falou: "Cara, é isso que vai tocar e vamos, e vamos embora."
Hã. E o seu amigo já era desse universo aí da música eletrônica.
Já curtia a cena faz tempo. Já ele já ele já conhecia. Já era frito de rolê, digamos assim. E aí, e eu eu sempre procurei, eu sempre buscava tentar explicar até para as plataformas de
Aham. <chuckles> Legal, legal. Uhum.
de execução de áudio, né, para ouvir música. O que eu queria, mas nã não tinha, não consegui encontrar. Porque eu estava buscando no lugar errado, né. O psytrance é online. Hum, é um preto e branco, assim, ele não tem tantas correntes, maquiagem e coisas que o techno tem.
Hum, sei. Uhum. Uhum. Uhum.
Só à parte, como eu te disse, eu tenho a a formação no rock in roll e apesar de ter vivido m m muito bem a fase emo e etc, o glam também. Eh, eu sempre gostei de coisas mais mais obscuras, assim, como Black Sabbath, Iron Maiden.
Sei. Mais dark.
Mais dark, assim, eh, acho que combina mais comigo. Eu sou uma pessoa pouco mais introspectiva, eu acho que combina mais comigo.
Uhum. Aham. Bom, e você acabou mencionando que essa festa, ela foi um divisor de águas na sua vida, porque aparentemente, o techno, hã, foi um ritmo musical que acabou entrando ali para os seus favoritos.
Sim. Sim entrando favoritos não, ele se tornou assim como o que eu ia fazer de 2020 pra frente, sabe.
Uhum. Uhum.
Eh, mudou mudou a minha vida em geral, o techno. Depois dessa festa, eu eu lembro de eu, quando eu cheguei em casa, assim, 11h, mais ou menos, eu cheguei em casa. Eu lembro de eu tomando banho e pensando: "Nossa, eu acho que isso aqui vai ser pra sempre, cara." Porque eu nunca tinha sentido algo assim. Eu falei: "Eu encontrei a música eletrônica que eu gosto de ouvir", sabe, e
Uhum. Nossa. Deve ter sido uma sensação de descoberta, porque quando a gente descobre músicas novas e que existe todo um universo de eventos e de pessoas que também gostam desse tipo desse tipo de música igual o seu, é é uma sensação muito boa, né?
Pois é, eu não estava descobrindo só uma música, né? Eu estava descobrindo um ge novo, não é? Eu estava descobrindo, eh, expressões novas, expressões corporais que as pessoas fazem no techno. Mas eu dou por mais que sejam muito semelhantes. Eu estava descobrindo todo um universo novo e isso me me me me deu um soco na cara, assim. Sabe quando eu de eu tomando banho e pensando: "Nossa, eh, eu tenho certeza que isso vai ficar para sempre na minha vida, assim." E por isso, decidi fazer a tatuagem pra falar pra lembrar da onde que eu vim, de quais são as minhas raízes, de que eu não posso abandonar o rock in roll nunca, independente do gênero que que venha a entrar na minha vida, sabe?
Surgiu no mundo inteiro, é. Hum. Uhum. <laughs> Aham. Aham. Aham. E existe assim, algum gênero dentro, hum, dessa gama aí do rock e do techno que conversam?
Olha. Dentro dentro do entre o techno e o rock, você quer dizer?
Isso. Será que existe ali algum gênero onde eles conversam, onde sei lá, um eletro rock, eletro emo? Não sei, <chuckles> não entendo muito bem disso.
<chuckles> Eu não eu não conheço algo assim. O que o que tá bem em alta e o que já é comum na música eletrônica é fazerem os remix. E grande dos remix de de techno hoje, eles vêm eles têm uma vertente do rock, sim, alguns vocais aqui e ali. Mas não existe um gênero fixado, assim, como como uma um intermédio entre os dois, sabe? Se tem, eu não desconheço.
Hum. Hum. Sei. Uhum. Bom, e aí, depois da descoberta que você fez em 2020, nós tivemos um evento canônico, que foi a COVID-19, né? Eu imagino que você, hum, ficou com vontade de conhecer outros eventos, mas não pôde. E então, o que que você fez em 2020?
Sim. Exatamente, eu sofri por não ir nos nos nos eventos, né, fiquei bem bem chateado de não
Uhum.
de não conseguir desfrutar aquilo que eu tava conhecendo e eu comecei a engolir todos os conteúdos possíveis daquilo. Eu acho que parece que o mundo deu uma pausa e falou: "Pera aí, você vai estudar o que aconteceu até agora". E aí eu fui conhecendo o mainstream do do movimento, os DJs mais famosos, onde que as co onde que aconteciam mais, até qual país que foi originário, enfim, eu comecei a estudar mesmo, o que
Hum. Uhum. Hum. Sei, aham, você se aprofundou naquele assunto.
me aprofundei, me aprofundei muito e assim consumi todo tipo de conteúdo que que você possa imaginar sobre techno, sabe.
Uhum. Uhum, uhum. E tem algum artista que te chamou a atenção?
E eu sempre público. Na época existiram muitos, assim, tem vários nomes, assim, não não são tão conhecidos porque eles não são tão mainstream.
Hum. Uhum.
Mas eles me chamaram atenção, mas ainda não me definiam como, ah, é isso aqui que eu gosto, uns 2 ou 3 eu não não sei nem se vale a pena citar o nome, porque não são tão conhecidos assim.
Sei. <chuckles> Aham.
Talvez não não não não não não não agregue pra minha história esses artistas assim, me marcaram, mas não não tanto. Eu acho que o movimento, ele me marca muito mais do que um artista, até porque se fala de techno, de música eletrônica, existem as labels e etc, né, os grupos dos artistas e os artistas, eles têm características que são muito semelhantes da label. Então se você for numa festa da label "x" ou "y", pro muito provavelmente você vai ouvir um um estilo mais reto, né, se a label "x" tá tocando com 4 artistas, você vai ouvir mais ou menos aquilo e a label "y", igual.
Aham, uhum. Sei. Uhum. E aí os artistas eles tocam mais ou menos a mesma coisa.
Eles fazem inclusive eles tocam músicas um dos ou
Uns dos outros.
dos outros assim porque, esse é o nome da label e etc.
Entendi. Aham. Uhum. Bom, e agora 5 anos depois, aonde você está? Em relação a esses 2 gêneros musicais?
<chuckles> É até engraçado isso, porque eu sempre produzi música da maneira mais caseira possível, eu sempre tive banda assim, sempre fui muito envolvido com música assim, sempre toquei guitarra, enfim, toco alguns instrumentos mas a guitarra sempre foi o que me expressei melhor, e aí eu gravava algumas faixas no no no celular, assim, gravava em cima, enfim, eu dividia canais com gravação de WhatsApp, e aí mandava pra um par de amigos aquela coisa horrível e enfim, nunca ficou bom
Hum, você produz. Aham. Hum. <chuckles> E aí que que eles falavam disso?
me julgo, vai Não, eles gostavam muito, até porque eles são meus amigos, mas é por colh as as as ideias eram muito boas, as ideias eram boas, mas o a o método de gravação era ruim e eticétera. S
Aham. Hum, sei.
e aí eu eu não não sou muito bom pra ter banda, porque eu sou uma pessoa que eu que se eu fiz aquilo, se eu se eu quero preto e branco não pode ser branco e preto, tem que ser preto e branco e acabou, meu jeito, então, acho isso não trabalha
Você quer do seu jeito. Hum. Você prefere trabalhar sozinho?
Pois é, e aí foi durante a pandemia naquele ócio todos que vivíamos
Uhum.
eh, trancados dentro de casa, que eu descobri um software que eu podia produzir música, e aí eu já estava nessa onda da música eletrônica, eu falei: "Cara, eu tenho ideias infinitas na minha cabeça aqui", porque é isso que a música eletrônica é, né. A música eletrônica ela sempre vai ser a música do futuro, sempre, é.
Olha. Aham. É, até porque ela é produzida pelas máquinas, né?
E não só por isto. Mesmo que ela se mesmo que ela seja produzida por por por instrumentos analógicos, digamos assim, a música eletrônica ela define muito o que ainda não existe, porque as infinidades são infinitas, por mais que você
As máquinas são uma coisa do futuro. Ah, é verdade.
tem alguns pedais de distorção, que você troque a corda, que você troque o timbre da sua guitarra ou do instrumento analógico que você toca, ele ele ele existe uma limitação matemática ali da coisa, sabe, de como que vai soar, e o que que vai casar com o quê? O software de
Uhum. É até curioso, desculpa te interromper, é até curioso você comentar que a música eletrónica, ela é música do futuro, porque muitos filmes que se passam no futuro usam a música eletrónica, né?
Pois é, ela eles usam isso justamente porque é o que casa, né, a música eletrônica ela consegue, como eu estou dizendo, ela ela consegue fazer qualquer coisa, é infinito. O software de criação ou um sintetizador de s de sons, ele ele faz sonidos sons, eh, infinitos. Assim, ele ele você pode modular
Uhum. Uhum, sim.
o som do do jeito que você quer, então sempre vai ter uma ideia que não ainda não existe porque são os cálculos são muito difíceis de serem feitos, né, não são uma sequência de acorde, ali, colhe datas.
É. Uhum. Uhum. E, bom, você conseguiu ir em algum evento? Porque você falou que você em 2020 você ficou com muita vontade de conhecer os eventos e tal, mas aí teve uma pandemia, como está o cenário hoje?
Hoje eu tenho frequentado muito, assim, faz parte da minha rotina inclusive, né, frequentar eventos de música eletrônica. Eu passei um tempo da minha vida em Ibiza durante
Hum, legal. Olha, uau. <laughs> Não é um lugar que muitas pessoas moram, né, até curioso você falar Ibiza. <chuckles> Hã.
É, consegui Pois é, então eu tive esse privilégio de de conseguir desfrutar isso com com a minha com os meus amigos e tem sido muito maravilhoso, né, pra quem mora na Europa tem um pouco mais de acesso aos festivais que a gente sempre via pela pelo celular, pela televisão e eu aperto, assim, tecnicamente, né, falando, e hoje eu vivo basicamente disso, assim. É o é o tipo de coisa que eu gosto de fazer pra eu levo como um hobby produção musical. Eu ainda não sou profissional
Uhum. Ah é, não, é verdade. Hum. Uhum. Uhum.
mas é muito gratificante conseguir ir, né. Infelizmente, a pandemia ela ela tirou alguns anos ali de curtição, mas eu acho que o futuro me recompensou bem, estando hoje.
É. Hum. Uhum. E que dica você daria pra quem tá querendo começar a produção musical assim como você?
Eu acho que despertar curiosidade é o primeiro passo, sabe, é você despertar curiosidade e estudar como uma forma de prazer, e não como uma forma de engajamento. Eu acho que é pra você quer esquecer o que tá na em alta, e não buscar engajamento, buscar só satisfação pessoal mesmo que eu acho que é isso que rola.
Hum. Hum. Ai, perfeito, adorei saber. Olha, obrigada por compartilhar a sua história, viu, foi realmente muito inspirador.
Valeu, obrigado.